現代で、ちょっと、あの、デジタル無しの生活って、ちょっと難しくなってきてますが、あえてデジタル断ちする時間って取られてますか？
はい。 そうですね。 はい。そうですね。えっと、僕が一応、あの、デジタル断ちする時間は、こう、なんか、ながらでデジタル断ちをしたいので、<sniffs> ええっと、例えば、あの、家庭菜園をやっている時間とか、あとは、その、えっと、多肉植物とか育ててるので、その、世話をする時間とか、あとは、その、えっと、絵を描くのが好きなので、その、絵を描いている時間とか、それも、あの、デジタル絵じゃなくて、この、あの、デジタル画じゃなくてちゃんとしたアナログ画を、こう、描いてそうですね。はい。絵を描いたりしてるので、そ
ええ。 はい。 へ。 はい。 ええ。 ああ。手で書かれる。ああ、そうですか。あ、じゃあ、それ日々の感じなんで、毎日の感じですか？
そうですね。なるべく、ちょっとずつ、あの、時間を取るようにはしているので
ええ。
その時間は一応デジタルデトックスになってるかなっていう風には、思ってるんですけど。はい。ああ、そうですか。難しいですよね。はい。
ああ、い素晴らしいですね。そうですか。じゃあ、毎日、どのくらい、難しいです。そんなにたくさんなかなか取れなくって。どれぐらい、いちいちああ、1日にどのくらいの目標なんですか？
はい。 そうですよね。 あ、目標ですか。うん。そうですね。大体でも、2時間取れればいいかなっていう風に思ってんですがそうですね。うーん、なかなか。
はい。 あ、素晴らしいですね。いや、強い。あ、でも、た確かに絵とか描かれるので、それでね、なんか集中されてるのかなって思いました。
そうですね。はい。はい。 そうですね。絵は結構そうですね。それに占める時間が多いとは思いますね。うん、そうですね。その時は結構没頭してるのでいちにじかん経つのって結構早いのではい、そうですね。うん。ただ、ま、仕事でちょっと疲れてたりとかうん、まあ、いろいろ、その、なんか用事が重なっていたりすると、あ、どうしても、うん、難しい時はありますけれども、うん。ま、植物とかだったら、その、例えば夏場とかは、あの、家庭菜園で、もう、わんさか、こう、色々、こう、あの、ものが採れるし、あの、草むしりはちょっとしなきゃいけないし、で、あと、こう、土を、こう、なんか、こう、ならしたりとか、あとは、そのうん、はい。
うん。 うーん、そうなんですね。 ええ。 ああ、そうなんですね。 うん。 はい。 はい。 はい。 ああ。あ、じゃ、もう、ほんとに本格的なんですね。いや。
うん。あ、いや、そんな、そんなに本格的ではないんですが、でも結構、あの、ま、あの、そうですね。その、家庭菜園系のデジタルデトックスを始めてからはい、そうです。はい。
ええ。 あは、ほんとですね。じゃ、その時間は、もう携帯も置いてっちゃうんですか？
はい。 あ、そうですね。置いてますね。うん、もう連絡とかも、うん。そのなんか、よせず。うん。そうですね。はい。
ああ、そうなんです。 うん。せず。<laughs> そうなんですね。お、なんかすごいですね。ちょここれ完全にデジタル断ちできてますね。
そう風には一応は、してますね。 そうですね、はい。ただ、ま、あのあの、それこそ、あの、田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんがやってるような、あの、こう、ラジオを、こう、つけておいて、それをこうなんか、聴きながら、こう、なんか畑仕事してる、あの、おじいちゃんおばあちゃんって、ま、たまにいるんですけど、なんか、地元にも。あの、そういう感じで、あの、ラジオつけたいなって思う時はちょっとつけちゃったりしてますね。でも、それはデジタルデトックスになるのかな、どうなんですかね。ラジオって。はい。
はあ。 はい。 ああ、はい。 はい。 ええええ。 ああ。 あ、確かにこれはいいんじゃないかなって思います。なんかちょっとアナログの感じがして、私もなんか初めて、その、ラジオって、ながらで
うん、ちょっと、す はい。 はい。はい。 はい。 はい。
ほんとにできるものだなって思ったんですよ。なんかテレビとか、ね、あの、動画とかもですけど、絶対見て、たないと駄目じゃないですか。でも、ちゃんと、こう、耳で聞いてくだけで分かるようにできてるじゃないですか。ね、ちゃんと話されてるんですよね、そういう風にね。耳で聞くだけで。だからあ、うん。いや、ほんと、私もそれはなんかちょっと前に気づいて、あ、なんかね、動画とかユーチューブとかを聴いてるだけだと、やっぱ見ないとわかんない時がすごくあったんだけどね、そうですよね。あ、そうなんですね。うん。
はい。 あ、はい。見ちゃいますよね。<chuckles> そうですね、はい。うん。 そうですね。はい。そうなんすよ。 そうですね、はい。ラジオって、そこがすごくいいなって。はい。 ええ、あ、はい。 はい。 そうですね。そうそうそう。 はい。なんで、動画とかだと、こう、ラジオ感覚で聴くと言っても、どうしても、その、いや、ちょっと今なんか、あの、ちょっと画面見たいなって思う瞬間ってあるじゃないですか。ただ、その、ラジオとかだと、ほんとに、あの、それがないので、ほんとにはい、おっしゃる通り、ほんとに聴く専用に、あの、もう、構成されてるし、あとそれを、しゃおしゃべおしゃべりをする方も、あの、ま、何ももちろん見るものはないないですから、その、喋っているので伝えるっていうところに、あの、そ重点を置いているプロの方たちなんで、やっぱりそこではい、ラジオってすごくいいなっていう風には思うんですが、ま、ラジオもラジオもデジタル、んなのかな。あれがデジタルなのかどうかわかんないですけど、まあ、ぎ
はい。 ないです、ね、そうですよね。 うん、ふん。 いや、ほんと、そう。 うん。 ええええええ。 いや、ほんとそうですね。 いや、はい、そうですよね。 いや、あれ、私アナログじゃないんだろうかって最近思いました。それをなんか聞いて。だから、見なくていんからかね、何も。
あ、ですよね。ギリギリセーフですよね。うん。 ギリギリセーフだったら、あれを、こう、ちょっとつけながら、まあ、の農作業とかやっていたことはありますね。夏場とかですね。
ね。ええ。 あ、そうなんですね。音楽とかは、もう、聴かないんです。
音楽とかもそうですね。あの、なんか、まあ、聴きたいんですけど、それも、あの、音楽を入れてるのって、あの、それこそ昔は、あの、MD とか、それより前だったら CD とか、それよもそれより前だったらカセットテープとかだったんですけど、でも、懐かしいですはい。あの、でも、あの、今だと、その、それこそ、うーん、ま、今、一応持ってはいるんですけど、アイポッドとか、アイポッドナノとか、ああいうのではなくて、もうそう、<chuckles> 携帯に携帯に音楽入れちゃってるんでそうなんですよね。携帯に入れちゃってると、ちょっと、うん。
うん。 ええ。 うん。 あい。 <laughs> はい、懐かしくなってきましたけど。はい。はい。<chuckles> そうですね。だとやっぱ携帯とかになってしまいますもんね、それね。はい、そうですね。結局ね、いや、ほんとです。デジタル断ちじゃないです。これは。確かに。<laughs> はい。
あの、そうですねそうですね。で、そこで、あの、じゃあ、この、イヤホンとかが、こう、邪魔だから、あの、じゃあ、いあの、エアーポッズにしようかなとかってなったらもうこれ完全にデジタルじゃないですか。<laughs>
うん。 うんうんうん。そうですね。なんか、そのデジタル断ちしようかなって思ったきっかけってありますか？
なので、ちょっとそこが難しいですね。はい。 あ、なんか、うん。なんというか、あの、ん目が悪くなってきたんですよ。うん。はい。それに、あの、僕ずっとほんとに2、2.0で、あの、ずっと、あの、ちっちゃい頃から目だけは良かったんですよ。ほかはあんまり良くないんですけど。はい。目だけは良くて。あの、それで、あの、一応やってきたんですが、ほんとに、あほんとに、もう、ほんっとにマサイの戦士みたいに、あの、かなり遠くまで見えるんですよ。だからにいてんぜろ以上あるんじゃないかっていうぐらいそうですね、そこら辺は、もう、ほんとに、もう、そうですね、日本に、あの、生まれたもうマサイの戦士みたいな感じだったんですがそうなんすよ。その能力が。そう、うもう、ほんとに唯一のいい能力が、あの、失われていってですね。<laughs> ほんとに、その、なんか目がほんとに悪くなっていって、で、絵を描くにも、こう、結構近くを見て描くので、遠くを見るっていうことをあんまりしなくなってしまって、で、デジタルをもちろんデジタルなんかもうもう、目の前でブルーライトバンバン浴びながら、その、近くのものを見るじゃないですか。
はあ、そうですか。うん。 え。 うわ、めっちゃいいですね。ええ。 で、それ、うん。 はい。 <laughs> おお、すごいですね。 うんうん。だ ああ、そうだったんですね。じゃ、その能力が失われたってことですか？ ええ。おそろぶすべしりすね、それ。うん。 ああああ。 なるほど、はい。 あ、ほんとですよね。目に悪いことしかないですよね、うん。
目に悪いことしかなくて、視力が落ちていってるんですよね。なので、ちょっと、こう、外に出て、遠くのものを見たりしながら、こう、緑を見た方がいいっていうのは、やっぱりやっぱり言われまして、はい。はい。それでちょっと、うん、そうですね。視力のためにも、はい。あの、うーん、デジタルデトックスをしようかなという風には思ったのはありますね。はい。うん。
うん。 そうなんですね、うん。 はい。 ああ、そうなんですね。うーん。 うん。 うん。 ああ、そうですか。で、それちょっと改善された気持ちがありますか？
そうですね。少し良くなったのかなっていう風に思うんですが、ただ、そのはい。そうですね。ただ、あの、絵を描くと、あのあの、まあ、目は、その、使うので、ちか近場ばっかり見てるので、あんまりデジタルデトックスはできるんですが、視力回復はしないんですよね。
うん、あぷでもか結構ね、されてるのでね、きちんと。うん。 うん。うんうん。 ええ。 ああ、結局、えん絵もじゃあ、目にはあまり良くないってことですか？あ、そうなんですね。へえ。
はい。そうですね。目にはあんまり良くないと思いますね。なので、やっぱり外に出てる、その時間っていうかうん。その、はい。そこで、こう、ま、あの、農作業とかしたりとか、あと多肉植物ちょっと育てたりとかして、その、土を入れ替えるだの、あの、栄養分をこう与えるだのっていうのとか、そういったことをしてる間はやっぱり、緑に囲まれてますし、色もすごくいいですし、あと、もうなんか、こうはい。デジタルを土に触るっていう。はい、その、なんかちょっと原始的ですけれども、結構人間の根源的なところで、なんか欲してるものがあって。はい、そうなんですよ。
はい。 ええ。 ええ。 はい。 ええ、そうですね。土に触る。うん。 うーん。 いや、本当、そうですよね。結局そっちが一番癒されるっていうね。ほんとです、うん。
はい。そうですね。うん。どんなにデジタルになっていっても、やっぱり、こう、アナログな部分とか、やっぱり人間って、こう、土とは、こう、切っては、はあのあの、切り離せない部分があって、まあ、普通に地面歩いてるし、ま、なんか、そういう意味では、その、なんかいろんな意味でやっぱり、まあ、土から、離れることできないなっていうのをちょっと感じたりして、まあ、なんか、うん、その、うん、ここのさ土を触ったりとか、うん。なんか、そうですね。その、いろんな植物を世話するっていう、その、なんというか、そうですね。重要性という、そこまでに行くかどうかわかんないですが、ま、根源的なもの。うん。そうですね。そういうのも、うん、結構感じてますね。はい。
うんうん。うん。 うーん。 うん。 そうですね。だから、その時間もね、デジタルをやってると、やれないわけですからね、結構、携帯ばっかやってるとね。いや、ほんと、そうやって、こう、いい時間が作れるってことですね、デジタルデスクトックスすることによってね。うん。
うん。 うん。そうですね。うん。そうなんですよ。ま、ほんとに今はい。 あ、そうですよね。ほんとに、そう思いますね。ただ、あ、散歩したりする時も、ま、デジタルデトックスに入るのであれば、あの、犬を散歩したり、あのしてる時も結構デジタルデトックスなのかなっていう風には思うんですけど。はい。そうですね。はい。そうですね。はい。そうなんですよ。ま、でもでも、その時も結構でも、あれですよね、あの、なんか、ピクセルウォッチとか、あのあの、アップルウォッチとかみたいな、そういうのをつつけて歩いてるから、あれ、デジタルデトックスじゃないのかもしれないすね。
うん。 うんうん。 はいはい。うん。 いや、ほんとですよね。いや、見てらんないですもんね。あの、携帯なんかね。そうですよね。うーん。 うん。 ああ、まあ、確かに手につけて歩数とか、はい。<laughs> 歩数とか気にしちゃってますね、確かに。はい、そうですね。そうですか。うーん。
そうですよ。歩数とか、はい。そうですね、はい。そうなんですよね。いや、結局分かんないですよね。そのデジタルに管理されてるんだか、管理してるんだか分かんないようなところがありますよね。それが歩数とかそのカロリーとか、そこで、その、全部管理されちゃうと。うん。ま は切り離せないものではあると思うんですよ。なので、こう、距離感ですよね。うん。やっぱりそうなん。
たあ、確かに ですね、あ、確かに。ほんとですね。 そうですね。はい。いや、ほんとそう思います。なんか体にね、支障が出てくると、やはりね、考えないといけないですよね。睡眠とかは大丈夫なんですか？
はい、そうですよね。 うーん。 あ、睡眠とかは一応そうですね。うん。あの、ま、携帯とかがあんまり鳴らないようには、してるんですけど。うーん、ま、そうですね。でも近くに置いておくと、こう、なんかブーとか鳴ると、マナーモードとかでも起きちゃう時ありますよね。だからほんとに断った方がいいんでしょうけど、やっぱりなんらかの仕事の連絡であったりとか、何かそういったものがうん。ある、そのなんというか、場合は、やっぱり、うーん、ことも考えられる、あることも考えられるので、やっぱり携帯近くに置いとくと、デジタルデトックスみたいな感じで睡眠に、っていうのは結構難しいかもしれないですね。うん。ただ休みの、ほ日とかそういう日は、もう、あの、なるべくそうですね。あの、ま、近くに置かないようにはしてますけれど。そうですね。そうです。寝る時はそうですそうですね。はい。うん。そこら辺ですかね。ね。うん。あ、そうなんですね。
うん。 うん。 ええ。 <laughs> あります。はい。ええ。 ええ。 ああ、そう、睡眠がね、やっぱ大変ですよね、うーん。 うん。 あ、そうなんですね。寝る時は、じゃ、別の部屋に置いてみたい。ああ、なるほど。そうですね、それはうん、いいですね。それをだと集中して、寝ることに集中みたいな。うーん、ほんとですね。
そうですね、寝ることに集中ですよね。ほんとにそうなんですよ。デジタルって、あの、注意力散漫になりますよね、なんか。<laughs> ですよね。はい。なんというか、こう、例えば、動画を見てる間に、その、誰か友達とか仕事先から連絡が来る。で、そっちと連絡している。で、そうすると、こう、じゃあ、ああの、LINE とかだったらそっちからやって、で、じゃあメールチェックする。で、その、連鎖的にいろんなところに意識が散らばっていって、結局動画を見ているっていう、その、本筋からずれるっていう。<chuckles>
うん。 いや、ほんとそうなんですよ。はい。うん。そうなんですね。 うん。 <chuckles> 確かに、うん。 そう。 いや、ほんとそうなんです。ちょっと調べちゃったりとか、うん。いや、ほんとそうですよね。なんか、ふつ2、3個やってますよね、気がついたら。うーん。
はい。 そうですね。うん、常になんかマルチタスクっていうか。
うん、と、ほんとそうなんですよ。ね、だからやっぱり疲れるんですかね。うーん。
うん、そうですね、はい。常にマルチタスタスクな感じで。 そうなんですよね。で、それでそれで、それをタイパみたいのを考えて、で、なんか、うん、タイパよく動くために、こう、どうしたらいいかっていう風のを考えて、で、今度はデジタルに、こう、なんかのめり込んでいくと、今度はやっぱりなんか、うーん、なんか、そうですよね、あの、目が痛くなったりとか、体調悪くなったりっていうところもあると思うんで、それってタイパ結局いいの？っていう感じはしますよね。あ、そうで
ええ。 ええ。 ええ。 支障が出るんですね。うん、ほんとですね。うん。 いや、あ、ほんとそうですよね。長いことで見るとね、目が悪くなったりすると。うん。うーん、そうですよね。へえ、じゃ、その、しょ
はい、健康的な、その時間が損なわれてると思うので。はい、そこがちょっと、うーん、ある程度デジタル断ちすることは必要かなという風に思ってますね。うん。
そうですね。じゃあ、植物育てられ植物っていうかお野菜ですか？お野菜育てああ、ね。ああ、すご。ああ、そうなんですね。
あ、そうですね。あの、野菜育てて、あの、例えばゴーヤとか、うん、キュウリとかピーマンとか、そうですね。ま、結構簡単なやつなんですけど、夏野菜は結構、育てて、<laughs> ま、確かに、そう、育てるのは大変な、うん、ところもありますけど、やっぱり、その、ある程度、その、なんて言うんすかね、その、できた時の、うん、喜びみたいなのもあるので、うん。み実りが多いと思う。
いやいやいや、すごい大変だと思います。 うん。 ええ。 うん。 ああ、いや、これデジタルじゃちょっと味わえないですよね。
そうですね。デジタルだと、はい、味わえないですよね。うん。やっぱりそこは結構。
うーん、そうですか、っていうかなんか、リアリアルが充実してる感じがしますね。なんかお野菜美味しいお野菜育てられて、自分で食べるんですか？
ああ、はあ、どうなんでしょうかね。<chuckles> はい。まあ、うん。あ、そうですね。はい、そうですね。自分で食べますね。はい。はい。
うーん、そうですか。で、絵描かれるのもね。これもなんかデジタルで、か描いてた時期とかもあるんですか？
はい、そうですね。 あ、デジタルで、はい、そうですね。あの、うん、全然デジタルで描くことも、ま、実際今もあるんですけどそうですね。ただ、まあ、どっちかと言うとアナログの方が好きですし、なんか、こう、なんかアナログで、こう、わって、いうできて、ある程度、こう計算をしているけれども、その、何て言うんすか、偶然を、こう、楽しむようなところがあるんで。
あ、実際にあるんですね。はい。 うん。 ええ。 ええ。 ああ、確かに。なんかデジタルってすぐ消せたりするんですか、失敗したら。ああ。
そうです。 そうですね、デジタルは、もうすぐ、あの、なんかリドゥとかなんかアンドゥとかで、こう、うん、あの、行ったり来たりできて、うん。それはそれでいいんでしょうけどそうですね。ちょっとやっぱり、ほんとに水彩とかそういった、あの、絵ですと、やっぱり偶然をこう楽しむっていうか、空とかの感覚も、やっぱ、こう、思ってたのとちょっと違ったものができたりして。
ああ。 ええ。 ああ、いやり直しがきかない、うん。 はいはい。 ああ、いや、てそれ楽しいですよね。そうですか。へえ、そうなんですね。
あ、そして、めちゃくちゃ楽しいんですよ。はい。で、そこをあえてデジタル断ちをするのには、その、うん。あの、アナログでかつ、ちょっと何て言うんすかね、えっと、偶然にできるもの偶発的にできるものを楽しむっていうのは、こうはい。いい
うん。 うん。 ああ。 え、ほんとですね。ちょっと面倒くささを楽しむとか、ね。そういうのができるようになると、だんだんね、やりやすくなるかもしれないですね。それ最初っからできてたんですか？
あ、そうですね。はい。そうなんですよ。 はい。そうですね。 はい。そこが ええ、最初っからできてたというか、まあ、あの、もともとそういう絵描くのとか好きですし、まあ、そうですね、まあ、好きなものがアナログ寄りだったっていう、はい、そういう感じです。はい。
ええ。 あ、そうか、もともと描かれてたから、はい。 うん。 ああ、なるほど。それで自然に、こう、ね、デトックスをすることが、でできたっていうことですね。
そうですね。はい。デジタルデトックスもちょっとできるかなっていう感じの、うーん、感じですけど。まあ、まだなんかやっぱり、もうちょっと視力も落ちてきてますし、はい。あんま、もう、ちょっとしたい感じはしますね。はい。そうです、はい。
うーん。 うん。 もう、ちょっとしたい感じですね。あ、そうですか。いや、あ、そうなんですね。いや、今日は、あの、とてもためになるお話とはいを聞かせていただいて、あ、私も楽しくいや、聞かせていただいてありがとうございました。はい、じゃあ、デトックス頑張ってください。はい。<laughs> はい、失礼します。